Foi, foi. Eu fui assim, sempre foi o meu sonho trabalhar com a Amazônia, ainda amo trabalhar, então quando surgiu a oportunidade
Ah. Hum, interessante. Hã.
todo mundo da minha família sabia que eu ia, eles não tinham dúvidas, então eles só me apoiaram, falou: "Vai, vai mesmo, é o que você sempre quis e tudo mais." Então, eu recebi muito apoio, mas na hora do vamos ver ali de ficar sozinha é diferente, né?
Mas e e foi É, ah, é é é é complicado. E e foi um momento, até para você, de de descoberta, assim, o que que você descobriu em você, assim? Alguma coisa que, sabe, você se descobriu ali uma pessoa mais forte. Como que é? Me conta.
Sim. Sim, sim. Olha, eu acho que teve essa parte, assim assim, de aprender que a lidar com a solidão, aprender que família também pode, assim, você pode ter uma família estendida, né, agregar amigos que você vai fazendo. Então, não substitui, mas ajuda a lidar, né, você vai aprendendo a a, eh, viver à distância, comemorar. Exato. Mas eu eu eu me descobri uma pessoa muito feliz morando sozinha depois, sabe. Eu aprendi que eu gosto de estar sozinha, que eu gosto da minha companhia, que eu sei, assim, ficar bem sozinha e isso para mim é importante porque nem sempre a gente consegue estar, eh, com alguém, né, então 100% do tempo. Então isso foi algo bom para mim.
Uhum. Sim. A lidar mais com o silêncio, né, com os silêncios. Longe porque Hã. Hum. Olha. Ah. Hum. Sim. É, não Nossa, é, não não ter o cheiro, né, da da comidinha da da mãe. Não ter o, né, a o barulho da casa, mas e a e aí como que foi? Você fez amizade
Aham. Sim. Aham. Fiz, olha. <chuckles>
e e co começou a conhecer pessoas e aquilo ali foi a aquele lugar foi foi Como você via aquele lugar ali para você depois?
Então, olha, eh, a a minha adaptação a Manaus ela foi muito longa, assim, eu demorei muito tempo a me sentir em casa, sentir que eu fazia parte daquela sociedade, daquela cultura, sabe? Por ser porque é muito diferente, né? Eh, muito.
Hum. Sua experiência. Uhum. Hum. É, diferente. Como? Como assim? Eh, comida, tudo ou maneira de Como você diz diferente?
Tudo, tu tudo assim, eh, a comida é muito diferente, né, eles lá têm muito à base de peixe a alimentação, eu não tinha tanto costume de comer tanto peixe. Eh, até, assim, a a própria as própria forma de falar, as gírias, o trânsito.
Uhum. Olha. Eles têm um sotaque diferente lá?